Hum, tá.
Gostei muito de Breaking Bad, eu lembro que eu assisti essa série na época que eu estava na escola ainda, então, tinha muito tempo livre. <chuckles> Já tinha assistido a série depois que ela foi lançada então foi assim, todos os dias, quando eu podia eu estava lá até tarde, assistindo essa série, dia seguinte tinha que acordar cedo, mas não me importava, porque a coisa mais importante naquele momento era saber o que o Walter White estava fazendo. <chuckles>
Uhum. Hum. <laughs> Ce verdade. E quem que você gostava mais? Do Walter White ou do qual o nome do menino?
É <clicks tongue> eu acho que é. Pinkle, eu acho? Não não, acho que com esqueci agora o nome do personagem também, Jessie, exatamente. Jesse. Uhum. Pinkman, uhum. Acertou, verdade. Eu não lembrava. E o Jesse uma coisa muito mais sensível Ficava fazendo aquilo. Então eu acho que mais para o final da trama eu fui mais ali para o lado do Jesse mesmo.
Jessie. Jessie Pinkman. Uhum. É, senha. Sim. Uhum. Certo, eu entendo. E geralmente as pessoas tendem a a ficar com o personagem principal até o fim, né?
Uhum, é verdade.
E muita gente diz que gostava do Walter White